Nakipagtarayan talaga ako sa IO 'yan kasi ya 'yan talaga 'yung pinakanaalala ko, kasi hindi ako nagpadaig, eh, di ba, dapat mabait ka nga, hindi talaga kasi ugali ko 'yun na. Parang pag-abakada ka masyado alam kong trabaho nila na manglito. Pero ilang beses na parang, ano ba, kaya nagtaas na ako ng boses, sinupla ko na lalo na nung sinabi, "asan 'yong ganito," eh, lahat kasi nasa phone, may ano naman ako may hard copy, may soft copy, pero phone. Nandoon, sabi niya, "asan 'yung ganito mo," nasa phone, "patingin," nung nilabas ko, bawal daw, sabi ko, "eh, di imaginin mo nalang," ginanun ko talaga. So pas maski siya nagulat
<laughs> Hmm, oo. <chuckles> Oo nga, oo. Mm. Oo. Mm. Oo nga, oo nga. Mm, oo nga. Ako naman, 'yong pinakanaalala ko no'ng katabi ko kasabay ko 'yong papa ko nag-travel pang papunta par papunta ulit kami ng Davao kasi 'yon 'yong, ah, hometown ng mama ko, umorder siya ng coffee do'n sa eroplano tapos 'yong papa ko ba naman hindi sanay kasi 'yon sa eroplano na nag-o-order ng mga ano mga ng coffee. Oh, kung ano-ano, tapos nag-order siya, hindi niya narinig 'yung sinabi ng ng ano stewardess, sabi niya, "magkano 'yong kape?" sabi niyang stewardess, um, 90 tapos narinig niya 20 di binigyan na ni ng 20 'yung stewardess, tawa ng tawa 'yung stewardess. Sabi ko, "Pa, paano ba naman, akala mo ba 3 in 1 'yung inorder mo? Nasa ano ka lang nasa market." "Siya magkano ba?" Eh, sabi ko, 90 hindi 20 hay, ano ba tawa kami ng tawa. 'Yung papa ko kasi 'yung parang low-key lang, ayaw niya ng mga mamahalin, kaya tawa kami ng tawa sus 'yung stewardess din nakitawa, pinalitan.
sa ginawa ko, ewan ko ba. Oh, okey. Oo. Okey. Ah, kung ano-ano, okey. <chuckles> Okey. Key. <laughs> <chuckles> <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Ah. So, paano 'yun? Bumili, bumili pa rin? Ah.
Bumili pa rin si papa, ah, pinalitan nalang ya no na lang niya 'yung pera niya ng 100 tapos sinauli 'yung 20, hindi na niya kinuha 'yung sukli.
Oo. <laughs> Totoo naman, pero alam mo, ang pangit ng tinda nila ano, kasi nasubukan ko 'yun, eh, parang 'pag lumilipad ako parang inaabuso ko 'yung mga wine, pero walang masarap. 'Yung juice 'yung juice nila, Sunkist na ang pait, akala ko nga Tang, eh, na masarap hindi. <chuckles>
Oo, nga. Mm. Ah, oo nga. <chuckles> Hmm, okey lang naman, 'yung ano pang-international kasi may libre, pero kasi dito sa local travel kasi walang mga libre, di ba? Kailangan mong bayaran, mm.
Oh. Tang. Pe ay, oo, wala. Mm, lalo na 'yung tubig tubig ata, hindi din kasama.
Oo. Oo pe pag local kasi kailangan bayaran mo lahat.

Ah, ako no'ng unang karanasan, malaki na ako nung nakasakay ako ng eroplano kasi mahilig ako sa barko. Um, noon mahilig ako sa barko kasi marami akong, ah, nakakausap ng matagal tapos may disco-disco. So, una akong sumakay ng eroplano no'ng namatay 'yung, ah, tiyuhin ko do'n papuntang Davao. Kasi hindi pa ako oo, yup. Hindi pa ako nakapag-travel outside the Philippines pa kasi. So, nung pumunta ako do'n tapos nag-turbulence. Nakakatakot pala 'yon. Tapos 'yung ano ba 'yung, ah, 'yung parang ang ingay tap para akong nabibingi, 'pag turbulence 'yung
Oo. Ay! Oh. Okey. Ah, layo. Ot Okey. Okey. Oh. Oo. Oo. Oo, para kang nasa lubak na daan.
Oo, tapos biglang bumulusok, so natakot ako. Napakapit ako ng maigi do'n sa ano, upuan ko. Tapos pagkababa ko ng eroplano nangangatog ako. Kop gano'n pala 'yun.
Oh. Totoo. <chuckles> Oo, pagka may turbulence, mapapansin mo na 'yung 'yung signages ng banyo, magpupula, bawal pumunta, 'yung mga flight attendant, uupo na 'yan. Oo, nakakatakot 'yan. Ilang beses ko naranasan 'yan at talagang sinasabi ko na parang humihingi na lang ako ng tawad, <chuckles> sa Panginoon. <chuckles>
Mm, oo. Oo nga 'yon din ang naiisip ko no'ng papalapit na ang eroplano sa destinasyon. Sabi ko, "Oh my oh my god," papa'no 'to, makakarating pa kaya ako do'n sa, ah pupuntahan ko. Oo, 'di ba kasi marami na 'tong tayong na naririnig na mga balita na 'pag eroplano talagang bumagsak walang walang nabubuhay 'di ba, walang matitira. Buti pa sa barko puwede kang lumangoy, 'di ba.
'Totoo. <chuckles> Pupuntahan mo. Tama. Tama. Oo. Matitira. Oo. Wala. Oo. Puwede kang magpalutang-lutang kasi may ano ka, eh, life vest.